Eu acho que é é e é chegar num local, assim, e, hum, conseguir se virar, né? Conseguir aprender mesmo, aprender tudo, aprender tudo de novo. Eu tive de novo tirar minha carteira de motorista, ti <chuckles> Eu tenho que me comunicar nos locais, eu tenho, eh, que a me adaptar. A casa agora que eu moro, uma outra, diferente, né, e eu nunca tinha mudado, sabe, eu nunca mudei nem lá no Eu mudei na casa dos meus pais, mas aí eu já não tinha na eu não tinha nada, né, na época. Eu mudei, assim, quando estudante, assim. Então e até quando eu casei eu ainda não tinha nada. Então, eu não tive mudanças grandes de local, assim, de levar coisas. E aí, hum, eu acho que essa adaptação ao desconhecido, né. Porque apesar de eu ter vindo pra cá a passeio, quando você vem morar, é tudo diferente, né? Tudo diferente. É. <chuckles> É.
Uhum. Hum, tá. Aham. Aham, aham. <laughs> Grandes. Aham, aham. Boa. É diferente, né? Imagino. É verdade. E e você pensa em ter uma futura mudança, mesmo que dentro aí do próprio país? Você pensa em mudar de estado, talvez, ou cidade? Ou onde você está, você sente que é o seu lugar agora?
Não, eu n não penso, não. Eu, na verdade, quando eu pensei muito a onde eu escolheria, né. E aí, por vários motivos, eu escolhi esse local que eu estou. Pela proximidade com o Brasil, pelo clima, que aqui é bem parecido com o clima que a gente ti tem no Brasil. É perto também, se eu precisar pegar um voo, são poucas horas para o Brasil, né, porque, né, meus pais estão lá ainda, né, e meus e os familiares do meu marido também. Então E eu gosto muito daqui, assim. E, ah, e outra coisa também, aqui eu estou num local que muita gente vem a passeio. Então eu, eventualmente, encontro alguns amigos da minha vida assim, sabe? <chuckles>
Aham. Hum, boa. Aham, aham. Sim. Ah. Legal, boa. <laughs>
O lugar é turístico. <laughs>
Boa, boa. E e assim
Tem muito brasileiro e aí facilita também, eh, todas essa grande mudança, ficou mais fácil, porque é um local que tem muito brasileiro, né, então
Aham.